Ya, kalau kuli kuliner itu jadi, eee, catering ya jadi, ada, eee, bisnis UMKM catering di apa, komunitas itu temen aku yang di komunitas. Jadi waktu itu sempet ada, eee, acara kantor ya halal bihalal waktu itu. Nah kebetulan, eee, ada kebutuhan, eee, kuliner gitu ya catering. Nah, jadi aku coba, eee, gandeng lagi temen aku gitu sebagai penyedia. Betul jadi harganya lumayan, eee, miring, Kak, miring banget sih ya mungkin hampir jatuh ya. <chuckles> Ya, murah murah.
Iya. Mmm. Iya, betul. Karena udah kenal kan ya. Mmm. Mmm, miring. <chuckles> <chuckles> bener banget sih. Oh, gitu ya. Jadi udah miring ya kan, terus habis itu kalau misalnya ada nggak puasnya bisa komplain langsung ya kan. Ya jadi istilahnya, eee, kalau ada apa-apa kan kalau kenal itu pasti sama-sama menjaga nama baik ya nggak sih? Nah itu. Terus ada nggak tantangan gitu, eee, saat berkomunikasi dengan teman baru dari orang yang kan benar-benar baru dikenal di komunitas ya kan. Nah ada tantangan, eee, tersendiri enggak selama ini, Kak, eee, ber apa ya, bertemu dengan orang-orang baru yang benar-benar baru gitu, maksudnya nye ketemunya di komunitas itu bukan dari yang lain ya gitu, gimana?
Betul. Betul. Mhm. Bener, Kak. Mhm, iya. Mmm. Ya tantangannya ya aku harus bisa, eee, lebih adaptif, Kak, terhadap, eee, lingkungan dan, eee, pertemanan baru ya, teman baru gitu ya. Jadi memang harus bisa menyesuaikan diri dengan cepat gitu karena kan beda komunitas ya beda kebiasaan mhm, beda kultur gitu ya juga gaya gaya pertemanan dan gaya berin be apa, eee, berinteraksinya tuh berbeda gitu. Nah heeh, kebetulan karena memang, eee, aku sudah cukup lama di komunitas itu juga jadi saling kenal dengan, eee, anggota yang lain, jadi udah terbawa sih gitu ya, udah terbiasa dengan, eee, apa namanya, eee, kultur dan betul dengan kebiasaannya sih. Ya tantangan awalnya itu ya itu sih. Mungkin di sebulan, eee, 1 bulan pertama ya aku coba adaptasi gimana sih gaya bercanda sama temen-temen di komunitas, terus cara bicara yang serius mungkin ya gitu seperti apa.
Mmm mmm. Kebiasaan, betul. Iya. Bener banget. Iya memang. Mmm. Menyesuaikan diri. Heeh. Betul, diskusinya seperti apa supaya, eee, sama-sama nyaman gitu ya. Pernah nggak sih ada kejadian atau mungkin dengar, eee, orang lain gitu yang merasa bahwa, "Susah banget sih, eee, bimbingin apa namanya, bikin jaringan atau bangun jaringan pertemanan lewat hobi." Ada nggak pernah seperti, eee, itu? Pernah dengar atau mengalami gitu, Kak?
Mhm. Mhm, betul.